Bah hem, comment je m'y prends? C'est vrai que ça dépend, heu, comment, heu, comment je je connais, en fait, les gens qui sont dans mon entourage. Mais en général, quand je le fais, heu, bah c'est avec des gens que je connais. Donc heu et puis en plus, ils savent que quand je fais ça, je prends pas de risque et que quand je fais ça, c'est que la situation, heu, est un peu, heu, un peu bourbier, un peu en conflit, un peu bah, conflictuelle, ouais, voilà. Donc que je fais ça pour désamorcer. Donc en général, ça fait rire tout le monde, c'est sûr. Parce que les gens remarquent que je fais ça. Donc forcément, après on change de sujet, on passe à autre chose, heu, ils ont compris, heu, voilà mais ouais, ex exactement.
Ouais. Ouais. D'accord. Tu prends pas de risque. <chuckles> OK. Ouais. Ouais, les gens prennent du recul d du coup et ouais, ouais, ouais j'entends. Tu aurais un petit exemple, heu, concret comme ça à me donner? Pour, heu, pour étayer un petit peu?
Et bah, mmh, concrètement, ce que je dis, enfin ce que je dis, non c'est com comment je m'y prends c'est je vais te donner un exemple concret en repas de famille, par exemple, tu vois? Où tu as ma ma ma mère et mon beau père, mes grands parents, heu, voilà, ça commence à parler de politique ou de choses bon, du quotidien, parce qu'en ce moment, c'est quand même le quotidien pour beaucoup de monde avec en f ce qui se passe en France. Mais voilà, c'est c'est le jeu. Hem, mais je les laisse parler. Je je me joins un peu à la discussion si ça m'intéresse ou pas et puis quand, heu, je commence à voir qu'il y a il y a pas des conflits, mais tu sais il y a des désaccords, ça commence pas à monter le ton, mais, tu sais, heu, voilà, bah bah du coup, je balance une petite, heu, une petite bêtise, une petite blague, heu, je désamorce en en en faisant une blague pour, heu, je sais pas, pas pas d'humour noir, pas de beauferie mais heu, voilà une petite blague qui fait rire bien
Ouais. Bah oui, bah oui, bah oui. Ouais, il y a des silences lourds, des choses comme ça, ouais. Mais sur le sujet ou alors tu tu tu tu tu p tu changes carrément de sujet ou tu tu plaisantes sur le sujet en question?

Bah j'ai là-dessus je serai pas, heu, je serai pas objectif parce que le problème c'est que, bon che che je suis assez jeune. Je suis sorti tout de suite de l'école et j'ai travaillé, mais l'avantage c'est que j'ai fait 1 année de 1 année d'alternance et j'ai bossé avec, heu, un patron tout de suite, qui était un ami de ma famille, donc heu, la relation que j'ai avec lui est totalement différente, donc là dessus, j'aurai un avis un peu biaisé si tu veux, et c'est et je travaille dans une compagnie d'assurance, enfin dans un dans une agence d'assurance, donc j'aurais pas trop ce r ah bah oui ah bah oui, mais pour le coup, tu vois, heu
D'accord. OK. D'accord. Ouais j'entends. OK. Bah il faut de l'humour quand même, hein, parce que <chuckles> C'est que des catastrophes là!
C'est ça. <chuckles> Pour le coup, oui, c'est ça, c'est jouer à peu oui, c'est beau jeu de mots, mais mais heu, voilà, c'est, heu, c'est j'aurais une approche différente, heu, parce que du coup, mon patron, je le connais en dehors de la vie professionnelle et en vie perso, donc on a plus l'habitude de rigoler, de de se détendre, voilà, de se vanner.
<chuckles> Ouais. Mmh mh, et là c'est avec ton là du coup c'est avec ton patron, mais imagine un client d'assurance à qui il est arrivé une grosse galère, lui il a peut-être pas forcément envie de plaisanter. Si?
Non, ouais. Non, là dans un cas comme ça, c'est c'est différent. Oui, je pense que sauf si je le connais très bien le client, et que voilà, on sait on a déjà échangé plusieurs fois ça fait quelques années, quelques mon voilà, quelques années, heu, quand même qu'on se connaît, que qu'il me fait confiance, heu, peut-être que, oui je me permettrais de le faire. Mais dans les vies professionnelles, je pense que c'est plus compliqué, heu, quand même faut vraiment bien connaître les gens parce que sinon ça peut nous mettre en ça peut nous mettre en porte à faux tout simplement, pour le travail qu'on fait, et cetera.
Ouais. Bien sûr. Bah justement, je je voulais rebondir là-dessus. Est-ce qu'il t'est arrivé de faire un flop?
Ouais.
Tu vois, heu, créer un gros blanc parce que ta blague finalement elle était pas très bienvenue, ou alors tu as mis les pieds dans le plat et tu as fait référence, à un truc qui justement était, heu, était le bas qui blessait chez la personne en face. Ça t'est arrivé ça?
De En en pro ou en perso?